È vero, è vero, ci piacerebbe andare diciamo 1 in una stagione un po' più calda estiva, perché magari possiamo esplorare certe cose, come non so, tipo i parchi
Mh-mh. E certo.
o altre cose all'aperto che d'inverno sono un po' più difficili da gestire, però dopo c'è il discorso che i prezzi sono un po' più alti, ma dopo insomma, lì è da valutare. Però sì, magari ci piacerebbe andare magari, non so, non proprio in estate fisso, in primavera, un po' così. Quando fa già un po' più caldino, sì sì.
Ah, giusto. Mh, ho capito, ho capito. No beh dai, ci sta, in effetti come piano, uhm, sembra funzionare. E poi guarda, in realtà mi è venuta una curiosità giusto di chiederti: com'era la situazione inglese? Perché sai, l'accento di ah beh, in generale della Gran Bretagna, poi in particolare di Londra, ehm, anche per chi parla bene inglese ogni tanto è un po' problematico, no, che è un accento molto stretto. Voi, come ve la siete cavata?
Mh. E no, no, effetti questa era una cosa che ci è capitata e, perché di base, appunto, sia la mia ragazza inglese lo parliamo e lo capiamo, quindi non abbiamo problemi ad esprimerci a farci capire. Sì. Però è vero che c'è questo discorso dell'accento, ehm, britannico londinese che a volte era molto stretto e parlavano molto, molto velocemente, e allora lì era un po' complicato. Quindi no, lì purtroppo non ce l'avevamo fatta, ho detto: "Ah, vabbè thank you, goodbye" e a posto. Avevam cambia
Mh-mh. Mh, okay, eravate a posto, okay. Esatto. Mh-mh. <chuckles> Problematica. Okay. Mhmm. E beh, effettivamente poi sai più tempo si passa in un posto, più magari si fa anche l'orecchio, certo quindi insomma anca una questione di abitudine e soprattutto di esercizio, quindi senz'altro, ehm, dopo il trasferimento sarà tutto in discesa.
Assolutamente. Sì, sì, infatti <swallows> siamo già pronti a questa, ehm, possibilità qui, comunque a noi non ci spaventa, perché finché siamo insieme, finché siamo in una città che ci piace, la lingua poi vien da sé, quindi ci adatteremo sicuramente.
Mh-mh. Bene. Mh-mh. Esatto, sì, sì. Beh, è molto bello questo progetto, quindi e beh, è stata proprio una bella chiacchierata. Mi è piaciuto sentire queste impressioni su Londra, me l'ha fatta rivalutare devo dire, quindi in bocca al lupo per i vostri progetti.

Esatto. E quindi, anziché fare le tappe turistiche, il nostro obiettivo era esplorare e girare attorno ai quartieri, capisci. Quindi insomma pas ba banalmente anche passeggiare nelle vie principali, anche secondarie, vedere i mercatini, i negozi, ste cose così, quindi proprio viverla da sì, da londinese appunto.
Ah. Ah, ho capito. Sì. Mh-mh. Mh, ho capito. E per farlo come avete fatto? Cioè vi siete informati prima su quali potevano essere appunto dei quartieri particolarmente interessanti per voi, oppure proprio uscivate la mattina e andavate un po' anche a ispirazione sul momento?
Uh, diciamo un po' entrambe le cose, nel senso che avevamo una nostra, ehm, scaletta che ovviamente ce siamo fatti prima
Mh-mh. Sì. Beh classico, ci sta quando si organizza. <chuckles>
di partire esatto, per andare un attimo a capire quali sono i quartieri, quelli un po' più, mhmm, interessanti di Londra, come ad esempio a Soho, Portobello, Liverpool street, ed eccetera. Di conseguenza, cioè, insomma, eravamo proprio belli pronti, belli carichi a vedere certe cose. Poi però, esatto, ci siamo lasciati anche una cio una sorta di parte, ehm, diciamo, un po' improvvisato, okay, perché certo avevamo una scaletta, però andare anche un po' tra virgolette "a caso" e vedere dove ci porta il vento era una parte del nostro piano, sì.
Certo. Sì. Mh, bene, tutto organizzato. <chuckles> Mh, okay. Ah, molto bello. Quindi insomma immagino che fosse una vacanza anche tra virgolette "rilassante", cioè nel senso non avevate appunto una scaletta super dettagliata per cui c'erano mille cose da vedere, ma era anche molto tranquilla e molto, mhmm, insomma, quasi riposante, rilassante immagino.
Esatto, esatto. O o aspetta, cioè rilassante dal punto di vista del programma sì, però dopo, ehm, l la fatica nel fare le camminate quello non era per niente rilassan perché abbiamo camminato praticamente tutti i giorni dalla mattina alla sera, tornavamo all'hotel, ehm, distrutti, però è anche questo secondo me la parte che ce fatto apprezzare di più, perché se tu non torni stanco in hotel vuol dire che non hai vissuto bene, ehm, o al massimo comunque il giro che hai fatto. Quindi assolutamen
Mh, okay. <chuckles> Più o meno. Ah, certo. Ho capito. Sì. Ah. M bello visto così effettivamente, che una giornata veramente vissuta è quella che non ti lascia senza energie praticamente. E, mhmm, ti volevo chiedere se, uhm, sempre insomma nella fase organizzativa, ehm, vi eravate confrontati con qualcuno che magari c'era già stato sai, per chiedere consigli o chiedere impressioni, oppure se è stata tutta un po' una sorpresa quando siete arrivati lì e non vi aspettavate, ehm, che questa città vi facesse un così bell'impatto.
Esatto.